Mais après, tu as tu as tu as 2 camps par rapport aux habitudes, sur le long terme. Tu as des gens qui vont préférer faire un peu tous les jours, mais vraiment rester sur le long terme et heu et d'autres préfèrent faire beaucoup de temps en temps. Toi tu tu te situerais dans quel camp?
Mouais. Mmh. Moi, je suis un peu plus sur le long terme, mais en fonction de quoi on parle comme habitudes, ça peut avoir du sens aussi de de s'y mettre, heu, parce que ça dépend. C'est des fois, si c'est des choses temporaires, heu, je sais pas heu, <blows air> sur un travail temporaire, un projet temporaire, ça peut avoir, heu, du sens, ouais, de de s'y mettre à fond, à fond, heu, sur une période plus courte. Mais moi, je me situerais plus sur le long terme. Je pense que c'est vraiment les habitudes, sur le long terme, répétées, des petites habitudes bénéfiques, mais répétées, heu, ouais des milliers de fois tout au long de sa vie, c'est qui peut qui peuvent apporter des des très gros bénéfices personnels.
Ouais Ouais, ouais. Je vois. Et il il y a il y a des habitudes universelles pour toi faciles à maintenir ou pas? Ou c'est un peu la même chose?